Lên cấp 1 đó, thì bạn phải dạy con cái cách bạn cái cách con bạn nhìn cái dĩa thức ăn nó như thế nào cho nó gọn gàng, ăn không bới móc, ăn không sưng sỉa s thế thì như nó có làm rớt đổ ra phải bắt nó lại bỏ vô lại, à, chứ không phải làm rớt đổ ra, coi thường thức ăn. Cái đó là những cái nguyên tắc mà mình áp dụng cho con mình ch cá nhân, cái cách dạy dỗ của mình ha. Tức là khi mà lên cấp 1 rồi đà ăn đổ tháo là không chấp nhận được, ờ, phải bắt nó dọn vô, chứ còn dưới cái tuổi mầm non thì ô kê, đổ tháo, ừm, tung toé thoải mái, ăn làm sao cho nó tự nhiên thôi. À, rồi, cấp 1 là phải biết ăn gọn gàng, ăn trong dĩa thức ăn hông được đổ ra. Nếu mà rớt rãi vung vãi thì phải biết dọn dẹp liền, thí dụ như, ờ, đồ ăn, đồ cứng thì lụm vô bỏ lại, còn ăn đồ nước đưa cho nó cái khăn hay là cái miếng giấy để nó tự chùi, rồi. À há.
Ừm. À. Hiểu. Ờ. Ờ, ờ. Ô kê. Ô kê. Hợp lý ha. Cách lau. À, tức là mình sẽ cung cấp những cái cái cái cách để mà, ờ, bé có thể tự động mà tự dọn dọn được những cái cái m ph ừm, mớ mà lúc mà ăn đ đổ ra này nọ là phải biết cách dọn, đúng hông? Kiểu là nếu mà đổ nước ra phải có cách lau.
Yeah. Tức là cái tuổi đó là mình dạy cho nó cái cách ăn uống vệ sinh, ăn uống tử tế và ăn uống quý trọng đồ ăn, đó.
Ừm. Hiểu, hiểu. Ừm. Đồng ý. À, cặc biệt là cái việc mà quý trọng đồ ăn này cũng rất là quan trọng, đúng hông? Ừm, rồi, công nhận, công nhận nha. Ừm.
Yeah. Có nhiều đứa trẻ ăn mà thừa mứa trên cái cái dĩa thức ăn mà ba mẹ không có để ý đó, riết nó thành một cái thói quen, nó lớn lên với cái thói quen đó luôn là không có được. Ba mẹ phải bắt buộc là con phải biết tôn trọng đồ ăn thức uống, tức là ăn không thừa thãi, không phung phí, không có vung vãi, cái đó mới là một cái cách ăn uống, ờ, kêu là tử tế và có có ừm.
Ờ. Đồng ý. Công nhận nha. Ừ, đúng rồi đó. Ừm, mình cũng thấy cái cách mà bạn, à, như vậy là rất là hợp lý luôn, rất là hay, tại vì rõ ràng á là con nít nó đâu có biết cái gì đâu, nếu mà mình làm cho nó quen với một cái cái điều không tốt thì từ từ sẽ càng ngày càng, ừm, trở thành một cái đứa trẻ không có một cái ứng xử tốt trong cái lúc ăn uống, đúng hông? Cho nên là mình phải luôn luôn, gọi là ừm. Ô kê, ờ, nói chung là phải dũa dạy cho cái ý thức ăn uống tốt ở cái tuổi mà tầm, ờ, cấp 1, đúng hông? Ý thức làm sao mà cho nó hợp lý. Rồi, vậy, ờ, ví dụ nha, nếu mà trong cái tầm mà ở cái tuổi cấp 1 này rồi á, mà, ừm, bé có ông bà ở nhà nuôi theo kiểu mà chiều chuộng á, rồi lúc mà bạn đi làm á, thì, à, bạn đâu có ở nhà bạn canh được mấy cái lúc mà được chiều chuộng như vậy, đúng hông? Rồi ăn uống không có đúng cách này nọ thì làm sao để bạn có thể hả, ờ, giúp cho bé có thể, ờ, không có bị cái sự chiều chuộng đó làm hư hay là bạn có thể nói chuyện với ông bà hay sao hông?
Ừm hứm. Ừm hưm. Yeah. Cái đó là cái ý thức đó, mình đang dạy nó ý thức đó, yeah. Ừm hứm. Yeah. Ừm hứm. Yeah. Ừm.

Đúng rồi, kiểu như là, do đặc biệt do con cái và lúc đó con cũng có thể, ừm, có một cái gì đó nó khác đi, chứ không phải là giống y như những lúc mà ngồi ăn bình thường, kiểu như vậy á, c c cái cách mà ăn uống á.
À, dĩ nhiên. À, cái nghi thức hông, no, à, nghi thức luật lệ, tiêu chuẩn là phải như nhau. Cho dù là lễ đặc biệt, cho dù là gia đình, cho là nhà hàng gì cũng vậy thôi, ừm, chứ không thể nào khác biệt được. Đã nói là thói quen là cái cốt cách con người qua ăn uống là bước vô bàn ăn phải sao? Đó, lịch sự, chỉnh chu, nề nếp, vệ sinh, đó là nó phải tất cả mọi nơi, chứ hông phải là đặc biệt là lễ cái là ô kê, bí tỉ, à, bét nhét bè nhè là hông được.
À, vậy à. À, ô kê. Đồng ý. Ờ. <laughs> Rồi, mình hiểu rồi nha, tức là, ừm, cho dù kể cả cái việc mà có cái dịp là l lễ Tết hay là có thể là sinh nhật gì nữa thì vẫn phải giữ nguyên cái kỷ luật khi mà ngồi vào bàn ăn, vẫn phải ăn đúng theo cái cách mà đ đó giờ vẫn ăn chứ không có được thay đổi cái gì cả, ừm.
Ừm. Ừm. Yeah. Ví dụ nè, à, thí dụ như cái ph cung cách mình dạy con mình ăn là không có kêu cái tiếng động nào hết, đó, thì cái cái chuyện đó thôi là cho dù ở tiệc lớn, tiệc nhỏ, nhà trong hay là nhà hàng, hay là, ờ, sinh nhật, Tết nhứt gì cũng phải vậy. Chứ hông lẽ giờ t tới Tết cái tui ăn, ơ, chộp chạp, chộp chạp, rồi, ơ, tới Noel cái là tui ăn rào, rào, rào, rào, rào, rào, hông được. Cái cốt cách nó là phải đà đồng đều, cái là nhất quán tất cả mọi hoàn cảnh, nó đã tạo thành thói quen là phải là cốt cách, ừm.
À. <laughs> Ừm. Hiểu. Ô kê, hay quá ha. Không ngờ là có một cái sự kỷ luật rất lớn từ con nít như vậy, rồi từ từ người lớn dạy cho con nít như vậy, c bạn dạy rất là kỹ về cái cách mà ăn uống cũng như là luôn luôn, gọi là, có một sự kỷ luật trong đó không bao giờ thay đổi. Ừm, ừm, mình cũng rất là ừm.
Ừm, tại bạn biết không? Ăn nói, ăn uống, ăn mặc, 3 cái đó quan trọng lắm, <chuckles> người ta đánh giá coi cốt cách con người qua cái đó đó.
Ừm, công nhận. OK, OK, mình cũng rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ rất là nhiều và chi tiết nữa nha. Ừm.
Không có chi, ừm, rất sẵn lòng, cảm ơn bạn. Bye bye.

À, lúc mà b bé quá đó thì bạn không có dạy cái cách ngồi ăn làm sao, mà bạn chỉ dạy cái cách nè cầm đũa, cầm muỗng sao, rồi gắp thức ăn như thế nào. Từ từ nó lớn lên, từ từ cái kỹ năng sống nó mới phát triển, thì bắt đầu mình dạy nó cái cách ngồi ăn như thế nào đó là lúc đó nó cũng phải vô cái cấp 1 rồi. Thì mới giải thích cho nó cái cách ngồi ăn sao mới gọi là đúng, mới lịch sự, chỉn chu, ngay ngắn. Rồi cái mâm ăn sao, rồi cái dĩa ăn sao, tức là mình đi từng cái độ tuổi thích hợp, và tất cả đều là cái sự làm gương, rồi hướng dẫn là nó rất là dễ dàng, hổng cần phải bắt ép, nạt nộ hay là áp đặt gì hết á.
Ừ. À. À! Hiểu. À, cũng hay quá ha, tức là nó không phải là một cái quá trình mà ngắn, kiểu như là, tính bằng tháng mà là rất là nhiều năm, đúng hông? Mỗi lúc mà vào một cái giai đoạn, ừm.
Rồi, nếu mà dạy con ăn uống đó là nhiều khi là dạy cho suốt cho nó tới 18 tuổi luôn đó chứ.
À ha, vậy luôn á hả? Là rất là lâu như vậy luôn, kiểu như là, mỗi một giai đoạn của trưởng thành á, cứ lớn lên một xíu là mình sẽ nâng cấp một xíu, đúng hông? Dạng như vậy, ừm, cũng hay quá ha.
Ừm. Yeah, cái với lại chiều khi mình thấy nó sai, sai ở đâu thì mình sửa ở đó, chứ nhiều khi nó không bộc lộ cái sai. Ví dụ như, ờ, ờ, mình dạy nó nhưng mà tới, ư, năm 18 tuổi trưởng thành tự nhiên n nó làm cái gì đó hông hay, đó, thì mình cũng phải chỉnh sửa, tức là dạy đó là dạy suốt, cho đến khi nó trưởng thành. Chứ hông phải nói, à, tới tuổi này là hết rồi, hổng dạy ăn nữa, qua dạy nói, ơ, hết tuổi này rồi hổng dạy, ơ, hạnh néo nói nữa qua dạy nhảy, hông phải vậy. Nó là một cái sự đồng hành suốt đời, chừng nào con cái còn ngồi trong cái bàn mâm cơm với ba mẹ thì vẫn còn dạy.
<laughs> Ờ. OK.